Ayan, magandang, ah, umaga ano, at, ah, ikaw ba ay nakapagkape na?
Magandang umaga din sa iyo. Wala pa nga, eh, kakagising lang din.
Ah, oo nga, mukha nga, eh. <chuckles> Mm. Ako din kakagising ko lang halos, ma mga 10 minutes siguro, gano'n.
Kakagising ko lang talaga. <chuckles> Oo.
Ayan, tapos nag ganito na ako agad.
Mamaya mamaya na lang siguro pagkatapos neto.
Mm, puwede naman pagka ano, pahinga muna. So ayan 'no, ah, ikaw ba'y nagpaplano ng bakasyon sa mga kaibigan mo minsan? May ikaw ba ay may trabaho?
Wala oo. Oo. Palagi kaming nagpaplano, pero 'yung problema nga talaga, eh, hindi matuloy-tuloy. Oo, hindi matuloy-tuloy.
Hindi natutuloy. <laughs> Karaniwan na 'yan 'no.
Nagiging drawing na lang palagi.
<chuckles> Lagi naman ganun, eh, dahil sa kahit naman sa'kin, 'yung mga barkada ko pa kaya minsan maganda ano, eh.
Ganun tala naku oo. Biktima ng
Ano, biglaan 'no para natutuloy.
Oo.
<chuckles> Ayan, kasi 'yung pag-uusapan natin, ah, may koneksiyon dito 'no. So, kung paano mo mahihikayat ang mga kaibigan na magbakasyon kahit konti lang ang budget niyo?
Oo. Oo, sige, sige.

Hmm, parang kumbaga magbahagi talaga ng mga, parang, kwento o good vibes na, pangyayari o sitwasyon na, kahit sa ganitong mga, ah, destinasyon lang eh, na, maliit lang ang budget eh, yung mas pinapahalagahan talaga, ang ano, ang, mem memories kumbaga. Yung mga oo hindi hindi talaga i-eemphasize yung mga expenses kundi yung mismong, kung ano yung mae-experience natin sa ganitong lugar, ano yung mga moments na for example lang talaga eh, ah, kagaya nung, ah, punta tayo dito kasi ang ganda talaga ng mga ano, ng ang ganda ng beach, may may may cliff pa dun na pwede kang tumalon, may mga ganong bagay.
Hmm. Oo. Mm. Mhm. Oh. Oo. Mm.
So yun talaga yung sa tingin ko ano um, mas ipapakita ko sa mga kaibigan ko.
Ayun.
Kaysa sa mga mismong expenses talaga.
Mm. Oo, kasi hindi naman lahat ng kasiyahan, sa pera eh, 'no, lalo na kung, kaibigan mo naman yung mga kasama mo so parang, minsan maganda rin na parang nagkaka-bond kayong mag-kakaibigan 'no, hindi naman na natutumbasan ng pera 'no. So, ayun, kaya parang okey din sa akin, minsan nga kahit simpleng tambay-tambay lang noon eh, kwentuhan, naglalaro lang kami masaya na kami nun eh. Mm, mhm.
Tama-tama, oo. Oo, tama, tama. Oo. Tama-tama, tama. Oo. Kaya nga eh, 'no. Oo, ayun importante lang talaga eh, yung ano, yung oras na naibibigay mo, sa kaibigan mo, di ba?
Tama. Yun lang 'no? Mm at ah, maraming salamat 'no at um, magandang umaga sa'yo. Oo.
So oo. Maraming salamat din. Oo magandang umaga.

Ah, ganon na kapag low budget lang kami siguro siyempre hindi mo naman aayain sa mga magastos na lugar o kaya mga, ah, alam mong, ah, mahal no. So parang, sa akin, siguro dun lang kami sa mga simplihan lang katulad ng mga clubhouse na, ang entran ah, entrance diyan minsan parang ₱50 lang eh yung mga ano sa clubhouse tapos makakapag-swimming ka na, makakapag-basketball ka na. So parang, dun, sa ganun ko nalang siguro sila hihikayatin sabihin ko nalang na sige sagot ko na ang ano niyo, ah, entrance niyo wala namang problema no. Kumbaga ano ambagan nalang sa pagkain, kumbaga, kung gusto niyo mag-luto nalang sa bahay para tipid tayo no. So mga ganong klaseng ano, ah, set-up 'no, ang gagawin ko talaga so, ah, I I'm sure naman na sasama sila, mahihikayat ko sila, kasi pag sinabi mong libre, sasama yan. <laughs> Ganun naman ang tao eh, di ba parang yang, "Libre ko kayo, o tara." <chuckles>
Oo. Oo. Mm, tama. O, oo. Oo. Oo. Entrance? Oo. Oo. Tama, tama. Oo. <chuckles> Lalo na ngayon. Lalo na ngayon bihira yung, bihira talaga yung libre eh. Bihira talaga yung libre ngayon eh so
Mm. Oo kaya parang nakarinig sila ng libre ano kaagad, i-ilaw agad yung tenga no, "uy!" <chuckles> Sige, di ba? Kaya yun yun na siguro na ang gagawin ko kung sasa talagang low budget ako no.
Oo, ah, isang punta agad. <laughs> Oo nga tama. Ah, oo.
Ngayon ah, sige.
Eh saan ba? Ano ang mga tip o paraan na ginagawa mo para makatipid kapag nag-babakasyon?